ต้องบอกว่า ถ้าเป็นระยะแรกก็คงไม่อะค่ะ <chuckles> อาจจะต้องแบบทำความรู้จักกันสักระยะหนึ่งก่อน อะไรอย่างงี้
อา ปกตินะ อืม เพราะว่าด้วยความที่แบบว่าแบบเพิ่งรู้จักกัน ไรเงี้ยค่ะ แล้วอย่างเงี้ยแบบมีไหมคะที่แบบว่าเจอกันในออนไลน์ แล้วแบบมาเจอกันในชีวิตจริง แล้วก็แบบสนิทมากขึ้น
อืม ก็เยอะเหมือนกันนะคะ เอาจริง ๆ เนี่ยสด ๆ ร้อน ๆ ก็วันนี้เลย <laughs>
จริงเหรอ? จริงเปล่า? ยังไงคะ เล่าให้ฟังได้ไหม เกิดอะไรขึ้น?
<gasps> คือเหมือนวันเนี้ยก็เพิ่งไปนัดเจอน้องคนหนึ่งอะค่ะ ที่เหมือนเราอะทำงาน บังเอิญเจอกันในตอนทำงานออนไลน์ด้วยกัน อะไรอย่างเงี้ยค่ะ คือเหมือนมันเป็นพวกงาน freelance แล้วก็เราจะต้องทำงานออนไลน์ร่วมกับคนแปลกหน้า อะไรอย่างเงี้ยค่ะ แต่ด้วยความที่
อา ค่ะ อืม
เราคุยกันถูกคอเนาะ เราก็เลยเหมือนมีการแลกพวกแบบ เอ่อ แลก LINE แลกอะไรอย่างงี้ ใช่
โซเชียลมีเดีย อา แลก แลกข้อมูลติดต่อกัน อา แล้วก็ไปคุยต่อ อะ ยังไงต่อ?
ใช่ ใช่ ก็เลยเหมือนแบบ อะ ได้คุยอะไรกัน ซึ่งมันไม่ใช่เราคนเดียว ก็คือเราจะเหมือนมีแบบเป็น community เลย แบบหลายคนอยู่ในห้อง LINE นั้น อะไรอย่างเงี้ยค่ะ แล้วจริง ๆ อะน้องคนเนี้ยเขาอยู่ต่างจังหวัด แล้วเขาก็เพิ่งเข้ามากรุงเทพ อะไรอย่างงี้ ก็เลยนัดเจอกัน ประมาณนี้เลย อือฮึ
ค่ะ อืม อา อ๋อ แล้วเจอแล้วในชีวิตจริงเป็นยังไง บ้างคะ?